Wah pas banget, menarik banget tuh, Kak. Oh iya Kak aku pengen tahu, ka eee, dari kan tadi jam 4 pagi ya ininya, kira pagi ya? Sampai ke perjalanan ke puncaknya itu berapa jam, Kak? Dari bawah ke atas?
<laughs> Heeh. Iya, pagi. Eee, sebenernya harusnya cepet ya, harusnya 3 jam aja kayaknya kalau eee, kalau heeh, 3 sampai 4 jam gitu eee, 4 jam udah lama ya, heeh, karena kan karena gak terlalu track-nya gak terlalu susah gitu kayak gunung-gunung lain. Nah cuman karena aku jalan tuh sama sepupu-sepupu yang memang belum pernah ada pengalaman naik gunung, <chuckles> terus yang masih bocil-bocil lah gitu ya, masih, eee, apa, anak-anak baru lulus sekolah gitu, jadi kita slow banget. Na slow banget. Berhenti-berhenti, kita santai banget lah jalan tuh gitu, sampai di teng eee, tengah hari juga kita masih masih di jalan tuh terpanggang gitu ya karena lumayan panas kan, terik juga gitu. Panas gini, terik tapi nggak nggak panas ya itu sih, eee, ajaibnya se heeh, seneng tuh kalau, apa, eee, suhu di gunung tuh enaknya kayak gitu. Nah itu kita kayaknya sampai, eee, menjelang malam ya sampai
Heeh. Oh 3 jam ya? Udah sampai tuh harusnya? <chuckles> Mhm. Heeh. Heeh, <laughs> oh gimana tuh mereka? Heeh. Oh. Oh jadinya slow banget, oke. Berhenti-berhenti ya Kak ya? <laughs> Heeh. Oh panas ya? Mhm. Enggak yang sampai ngebakar kulit gitu ya? Mhm. Heeh heeh heeh. <laughs> Langsung menjelang malam baru nyampe?
Iya, karena sebetulnya start mhm, startnya sendiri eee, kita kan sampai nih, sampai terus, eee, kita foto-foto dulu gitu ya, sunrise. Karena ada beberapa spot foto juga yang dapet banget heeh, dapet banget tuh, eee, apa? E si matahari terbitnya gitu, mhm. Terus kita sarapan, terus, e kita cek-cek lagi perlengkapan gitu kan. Nah kebetulan kita waktu itu baw kita, eee, camping di atas, jadi kita bawa tenda gitu dari bawah
Oh jadi lama ya? Heeh. Heeh. Oh sempet dapat sunrise ya? Mhm. Sunrise ya? Heeh, mataharinya heeh heeh. Terus? Mhm.